Ja, hi. Also, Folgendes manchmal bei mir: Ich bin jetzt schon so ungefähr die Hälfte meiner Lebzeit irgendwie international unterwegs. Ähm, ähm, und ich habe aber auch immer noch super gute Freunde in Deutschland. Ich habe 'ne lange Zeit in Ostafrika verbracht, wo ich auch 'ne ganz tolle Freundesgruppe habe. Ähm, und jetzt bin ich wieder in den USA gelandet. Ich habe zwar schon hier lange, lange gelebt in meinem Erwachsenenleben, bin jetzt aber wieder zurückgekehrt. Viele von meinen Uni-Freunden sind nicht mehr in der Gegend, 'n paar sind noch da, äh, und an die knüpfe ich wieder an. Aber ich will's irgendwie nicht missen jetzt die Freundschaften, die ich wieder irgendwie aufbauen konnte in in Deutschland und die ganzen Freundesgruppen, die ich habe in Ostafrika. Ne, ich weiß nicht genau manchmal, wie ich langfristig wie ich, ähm, weiterhin die Beziehungen halten kann, aber eng. Ja, das weil auch mit den Zeitunterschieden kann man manchmal nicht so einfach ans Telefon springen, sondern muss immer vorplanen. Und ich habe irgendwie so in verschieden Geografien jetzt mittlerweile einfach s super enge Freunde und mir fällt's super schwer da meine Zeit, ähm, aber auch einfach die Emotionen zu behalten, um um die Beziehungen weiterzuführen, aber auf enger enger Basis. Kannst du mir da mal helfen? Was würdest du da raten?
Ähm, das hört sich wunderschön an. Das hört sich an wie so 'n richtig reiches
Hm.
Sozialleben. Empfindest du das auch so?
Absolut, ja. Also, ich bin auch eher 'ne Person ich habe zwar auch einige Freunde, viele, aber so die die Qualität der Beziehungen ist schon super wichtig für mich. Und ich würde auch sagen, das sind dazu gewonnen Familienmitglieder, das ist 'ne ausgesuchte Familie. Also, auch bei meinen ganzen ostafrikanischen Freunden, ähm, oder auch in Deutschland, ich könnte jederzeit kommen und ich hätte 5 Häuser, wo ich übernachten könnte und und die würden sagen: „Bleib so lange, wie du willst.“ Also die Freundschaften sind auch wirklich innig. Ja, das ist schon, ähm ja, das ist schon sehr reichhaltig auf jeden Fall.
Ja. Ähm, äh, finde ich also, fi das freut mich wirklich. Das freut mich f für dich, ähm, dass du da so einen guten Rückhalt hast. Ähm, kannst du diese sozialen Netzwerke nochmal 'n kleines bisschen beschreiben?
Mhm.
Sind die sich alle sehr ähnlich oder, ähm, bedingt durch kulturelle Unterschiede, durch sprachliche Unterschiede und auch durch die Umgebung, in der du die gebildet hast, äh, von Uni zu Arbeit und so. Ähm, sind die qualitativ 'n kleines bisschen anders, oder sind die sind die fast identisch?
Mhm. Hm, ne, identisch sind sie definitiv nicht. Die sind schon sehr anders, aber auch in einer Geografie sind die anders. In Deutschland habe ich so zum Beispiel aus verschiedenen Regionen, ähm, sehr, sehr gute Freunde. Und, da auch unterschieden die s unterscheiden die sich sehr. Also, einfach manchmal auch mit Szenen oder welche Musikarten, die sich gerne anhören. Ähm, auch Uni-Freunde. Das sind so verschiedene Phasen in meinem Leben, ähm, wo ich irgendwie so die ne, die besten Leute irgendwie für mich so immer weiter mitgezogen habe in meinem Zug des Lebens und, ähm, ich, also die sind schon sehr, sehr anders, würde ich sagen. Wie ich's noch beschreiben würde, oder meine meine Problematik in der Vergangenheit. So ich hatte, äh, in USA, äh, studiert und habe hier Unifreunde und dann habe ich hier auch gearbeitet gehabt und habe hier auch Grupp verschiedene Gruppierungen aufgebaut. Und, als ich dann 'ne lange Zeit wieder in Deutschland und in Ostafrika war, dann h konnte ich mit denen nicht so viel obwohl es sehr gute Freunde sind, ich konnte dann mit denen nicht so die Freundschaftshygiene führen, die ich hätt gerne hätte. Bei mir ist es manchmal so 'n bisschen ausm Auge, nicht ausm Sinn, aber ich habe irgendwie nur die Konzentration, mich auf die Geographie und auf meine auf meine auf meine Gegebenheiten vor Ort zu kümmern. Also, ich wenn ich in Ostafrika bin, dann habe ich mit den Freunden am meisten zu tun, die jetzt grad vor mir sind. Wenn ich hier in USA bin, dann habe ich grad fokussiere ich mich auf diese Freunde wieder und in Deutschland wieder auf diese. Aber, ich habe meinen deutschen Freunden zum Beispiel versprochen, dass ich versuche, besser zu werden, ähm, einfach mehr und, äh, konstant in Kontakt zu bleiben. Ähm, so das habe ich mir wirklich vorgenommen, weil manchmal fällt es mir wirklich schwer, so diese Konstante zu halten und speziell bei meinen deutschen Freunden, da kann man manchmal so 'n bisschen negatives Feedback kriegen, wenn wenn die sagen ja: „Hey, meldest dich ja gar nicht“, also: „Oh, du denkst ausm Auge ausm Sinn“, oder: „Ich habe von dir Jahre nicht mehr gehört“, aber manche Freunde sind auch so, wo man sieht, wissen das von mir. Und, die wissen, dass es einfach vielfältig bei mir ist. Und, die w und da, wenn man sich dann trifft, ne, wenn man sich dann einmal im Jahr sieht oder sowas, da hat findet man gleich wieder Anschluss. Also, als ob man nie weg gewesen wäre und man spricht über die die letzten das letzte Jahr. Und, man ist genau wieder da, wo man aufgehört hat im Grunde genommen, also, ja.
Mhm. Ähm, da fallen mir 2 Kommentare oder auch Fragen zu ein. Ähm, gerade die Leute, die sich so 'n kleines bisschen beschweren, die dich so 'n kleines bisschen zwiebeln, äh: „Aus den Augen aus dem Sinn.“ Ähm, melden die sich denn von sich aus?
Mhm. Mhm. Äh, nicht so. Und, das habe ich auch schon mal 'n paar Mal gesagt: „Hey, äh, das Telefon geht ja von beiden Seiten aus“, <chuckles> ähm, also die, die sich beschweren aber das sind auch manchmal Leute, die, hm, auch nicht so reiseaffin und reiseerfahren sind und für die ich glaube, von ihrer Perspektive aus, können die das nicht so nachempfinden auch. Also, sie s die denken also die haben nicht so diese Erfahrung, verschiedene Freundesgruppen auch an verschiedenen Orten zu haben, denke ich.
Mhm. Ähm, es gibt da noch einen Aspekt, den du auch nicht vergessen darfst. Du gehst raus in die weite Welt und erlebst Abenteuer und die bleiben schön zu Hause hinter'm Herd
Mhm. Mhm.
und trauen sich vielleicht nicht raus. Ähm, sie meinen sie sind vielleicht unbedeutend. Sie du sie passen nicht mehr so richtig in dein Leben und, ähm, du, die du das große Abenteuer erlebst, willst wahrscheinlich mit denen nichts mehr zu tun haben. Kann das sein, dass sie diese Befürchtungen vielleicht auch haben?
Mhm. Hm, da müsste ich genauer nachfragen. Hm, ähm, ich weiß es nicht. Also, ich bin schon 'ne Person, die auch sehr gut Rückhalt gibt, würde ich sagen, meinen Freunden, und ich denke, sie würden mi mir solche Ängste schon mitteilen, denke ich. Ähm, aber vielleicht manchmal so passive, unterschwellige Kommentare, da könnte sowas mitschwingen. Da könntest du schon recht haben, ja. Ähm, aber ich versuche, Leute schon so auch aufzufangen, wo sie sind. Und ich, ähm, finde es auch gar nicht schlimm, wenn Leute nicht reiseerfahren sind, ne? Jeder, wie er kann. Ich also, ich übe schon 'ne sehr große Toleranz, ja. N Verschiedene Wegensl äh, Lebenswege heißt nicht richtig oder falsch. Also, ich glaube, ich bin schon 'ne Person, die auch das rückspiegeln kann, sowas. Also, ich hoffe zumindest, dass meine Freunde sich sicher bei mir fühlen, sich ausdrücken zu können, auch wenn's darum ginge.
Mhm. Ja. Aber Aber äh, ich habe überhaupt keinen Zweifel dran, dass du, ähm, diese Freunde, die zurückbleiben in der Heimat, dass du die genauso wertschätzt. Aber es geht mit mit Verlaub gesagt, es geht nicht darum, was du denkst. Es geht darum, was die denken.
Mhm. Ja. Da hast du recht.
Du magst du magst wirklich, ähm, voll guten Willens sein und dir wirklich Mühe geben in der Richtung. Und vielleicht, hm, glauben sie das nicht so unbedingt, weißt du, so sehr du dir auch Mühe gibst. Vielleicht stehen da immer noch Zweifel, ähm Also, das wäre vielleicht mal ein Thema, so für 'n ganz ruhigen Abend über 'nem Glas Wein, ähm, wenn du sie mal wieder siehst, ähm, um das zu erörtern. Die andere Sache ist die, ähm, wie viel Zeit verbringst du denn so jeden Tag oder jede Woche in der Pflege dieser sozialen Netzwerke?
Mhm. Mhm. Hm, das ist wirklich 'ne gute Frage, wie viel Zeit. Also, es ist ja einfach <sighs> n nervigerweise auch, ne, mit mit mit den Handy ähm, Funktionen, wo man dann einfach manchmal 'ne Nachricht reingeschossen kriegt. Und, dann gucke ich die, wenn ich irgendwie grad ne, irgendwie arbeiten bin, oder wenn ich gerade in in in unterwegs bin, dann sehe ich manchmal diese Nachrichten von und und mache mir so 'n Haken dran, so, „Oh, Sandra hat mir gerade geschrieben.“, oder „Ah, da muss ich zurückschreiben.“ Ähm, manchmal, wenn das längere Nachrichten sind, so zum Beispiel, die gucke ich mir kurz an, habe aber gar nicht die Zeit und Kopf dafür, da lang, äh, zurückzuschreiben. Ähm, das ist auch irgendwie manchmal nicht so mein Kommunikationsstil. Ich mag dann eher eher lieber irgendwie mal telefonieren oder so. Ähm, also, ich bin schon am Handy und bin schon, ähm, aufmerksam, wer mir schreibt, aber das ist schon auch 'ne Schwäche von mir, muss ich sagen, da konstant zurück zu antworten und manchmal, wenn ich die Nachricht dann sehe, ähm, und die einspeichere von wegen: „Ah, muss ich zurückschreiben.“ und dann auf einmal vergesse ich es, ja? Also, ja, das passiert mir auch manchmal.
Mhm. Ja. Ähm, da würde ich mich nicht zu schlecht fühlen, wenn ich dich da 'n kleines bisschen beruhigen darf. Ähm, es du sagst es selber, ähm, es gibt unterme schiedliche Kommunikationsmethoden und Kommunikationspräferenzen, ähm, und manche Leute schreiben gerne und andere Leute telefonieren gerne. Ähm, da brauchst du dir, glaube ich nicht schlecht brauchst du dich nicht schlecht fühlen, aber, ähm, vielleicht ist es 'ne gute Idee, deine Freunde auch da wieder ohne 'n bestimmten Anlass, sondern einfach in 'ner ruhigen Minute, wenn ihr so oder so sprecht, ähm, d dir d den den Freunden jeweils zu sagen: „Du weißt du was? Ähm, es tut mir leid, dass ich mich da und da nicht sofort gemeldet habe. Ich habe es registriert und ich habe mir Gedanken drüber gemacht, aber ich hätte so viel lieber mit dir drüber telefoniert. Und das hat dann irgendwie nicht geklappt.” Ähm, damit sie die Sicherheit haben, dass sie tatsächlich in deinen Gedanken sind, so, dass das, was du ganz zu Anfang gesagt hast, ähm, dass es manchmal 'n dass manchmal 'n größerer Zeitraum vergeht, bis du mit jemandem wieder sprichst, äh, oder anders kommunizierst, dass die dir das nicht übelnehmen. Dass die einfach sagen: „Ja, das das ist so. So so kommuniziert sie, und ich kann mich drauf verlassen, ich bekomme von ihr zu hören. Und wenn wir uns wiedersehen, dann ist das, als hätten wir uns letzte Woche das letzte Mal gesehen.”
Hm. Ja. Mhm. Ne. Mhm. Ja, das sind wirklich 'n paar richtig gute Punkte. Ich glaube, ich muss einfach 'n bisschen mehr in die transparente Kommunikation mit meinen Freunden gehen. Und ich wette, die sind mir dann auch nicht so böse. Aber ich glaube genau das, was du sagst, den zu denken: „Hey, auch wenn ich mich gerade nicht melde, ich denke an euch und ich vermisse euch.” Ich danke dir vielmals für die Hilfe. Das hört sich wirklich super an.
Gern geschehen, viel Glück,